À, bạn ơi, dạo gần đây á mình nhận ra một cái thói quen mà không có tốt chút nào về cái bản thân mình luôn á bạn, là mỗi khi mà mình buồn nè hay là mình căng thẳng là mình lại tìm đến, ơ, đồ ăn đó bạn. Ơ, thì á hổng phải là mình đói đâu, mà là, giống như là, mình ăn để mà lấp đầy những cái cảm xúc đó đó bạn, không cho nó khiến mình là bị bùng nổ quá đó bạn. Tại vì khi mà mình buồn á là mình sẽ cảm giác như là, ờ, cả thế giới này á quay lưng với mình luôn. Tại vì, ư, gần đây công việc mình nó cũng, ơ, hơi bận rộn một tí, ờ, thì thiệt ra á là mình làm 9:00 tối mới về, mà cái việc mà mình về trễ một tí mà mình lại ăn nhiều á bạn thì càng ngày nó càng không có tốt cho sức khỏe nè. Rồi dạo gần đây mình thấy là mình chỉ mập mà mập ở phần bụng thôi chứ hông có mập tay chân nè bạn, cho nên là mình rất là lo lắng và mình cũng muốn là giảm cái tình trạng này lại. Tại vì á đồ ăn thì thật ra nó giúp mình dễ chịu hơn một chút, rồi đầu rồi đầu óc cũng bớt nặng nề hơn như là mình thích ăn đồ ngọt nè, rồi, à, thích ăn những cái món mà nó chế biến nhiều gia vị đó bạn. Nhưng mà thiệt ra á là chỉ một ít một chút đó thôi, ăn xong thì mình lại cảm giác là hơi đầy bụng một tí, rồi cảm giác là áy náy tự trách mình, tại vì mình cũng biết là ăn đêm một tí nó hơi ảnh hưởng đến sức khỏe nè. Thì hông biết là bây giờ có cái cách nào để mà mình tránh ăn khi mà buồn hay căng thẳng của công việc mà mình, ừm, đừng có làm theo cảm xúc không bạn?
Ừ, mình nghe nè. Ừm. <laughs> Mình hiểu nè. Rõ ràng nè. Ừm, rõ ràng luôn á. Ừm, chính xác luôn nè. Ừm, có nha. Sau khi bạn chia sẻ thì mình thấy cũng rất là thương bạn luôn tại vì cơ bản á, là bạn cũng không có hề muốn, đúng hông? Không có hề muốn nhưng mà đó là cái phản xạ tự nhiên đến từ con người bạn thôi. Thành ra là mỗi khi buồn bạn lại cứ mua đồ ăn, mà đồ ăn vặt nữa. Thành ra là ăn nhiều lần như vậy á, và nó tích tụ á, thành ra là bây giờ cái bụng bạn nó cũng hơi hơi phì xíu, đúng hông? Ừ, và đối với một người con gái như bạn thì cái việc mà cái bụng hơi phì á thì, ờ, nó cũng rất là, ừm, buồn nè và cực kỳ là thấy khó chịu luôn á. Mình á thì mình thấy á ở bạn một các cái cái góc nhìn nó như thế này nè. À, thay vì á nha, như nhiều người khác á, khi mà người ta buồn, người ta căng thẳng, người ta stress nè, hoặc là khi người ta có những cái điều tiêu cực trong đầu á, thì người ta luôn nghĩ về những cái, ơ, việc, ờ, khác để mà người ta, à, có thể là xả stress như là hút thuốc nè, đúng hông? Một vài cái thói quen không lành mạnh như là hút thuốc nè, hoặc là buông thả bản thân đi chơi nè, chơi khuya nè, hoặc là, ừm, đàn đúm bạn bè nè để có thể, ờ, ờ, ừm, xóa tan cái cảm xúc căng thẳng đó. Nhưng mà đối với bạn á, bạn lại chọn một cái cách rất là lành mạnh nè, đó là ăn ha, để mà có thể thoải mái hơn, để có thể thả lỏng hơn cho cơ thể của mình nè. Đó, cái cách này rất là hay đó chứ! Ừm, mình tò mò một xíu đó nha, là bạn thường ăn theo, ơ, theo, ơ, cái cảm xúc của bạn là như thế nào? Khi mà bạn buồn, hay là khi vui, hay là bất kể cảm xúc nào bạn cũng ăn? Hoặc là đôi khi là là bạn không có cảm xúc thì bạn cũng ăn luôn? Thì, ờ, không biết là đối với bạn, cái việc mà ăn uống á thất thường như vậy là nó đó á, khi mà bạn có cảm xúc như thế nào ha?
Ừm. Ừm, nó hơi đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. <laughs> Ừm. Ừm, thì, à, đa số lúc vui thì mình cũng ăn như bình thường thôi bạn, tại vì vui mà, ờ, gặp đồ ăn ngon thì càng lại càng vui hơn nhưng mà quan trọng nhất á, là trong công việc đi, mình áp lực công việc nè, rồi cũng buồn một vài chuyện cá nhân nữa cho nên là, ờ, ờ, mình đi làm về là buổi tối đó bạn, thì thừa cái buổi tối là mình sẽ ăn nhiều hơn những cái buổi còn lại. Buổi tối là, kiểu như là, mình cảm giác như là bao tử mình nó rất là giãn nở và, ờm, cái cơn thèm ăn á, cũng nhiều hơn so với các buổi khác á bạn, tại vì mình làm về tới 9:00 là bụng mình đói meo nè, cho nên là mình bắt đầu ăn, a, rất là nhiều món, thì mình sẽ ăn những cái món mà mình no trước, y như là ăn cơm nè, rồi ăn bún nè, ăn bánh canh nè chẳng hạn, rồi sau đó là mình cũng sẽ thèm những cái món mà nó ngọt ngọt, những cái món ăn vặt á bạn, thường những cái món ngọt là mình sẽ tự nhiên đôi lúc mà mình thèm bánh kem, đúng hông bạn? Tại vì mình cảm giác như là đầu óc mình nó nặng nề quá cho nên là mình muốn cái gì mà ngọt ngọt mà nó mềm mềm như bánh kem đó, thì thiệt ra trời ơi, nhiều lúc mà mình ăn nửa cái bánh kem lúc nào hông hay luôn á bạn. Đúng rồi, rất là ngon, nó cứ khiến mình là bị cuốn vào, mình cũng hổng có thể nào mà tránh được nè. Rồi, à, hơn nữa là mình cũng ăn những cái món ăn vặt như là xiên bẩn nè, rồi bánh tráng trộn mà ăn nhiều lắm, có khi là ăn 1-2 phần luôn á bạn, cho nên là mình thấy á là, ưm, nếu mà cái việc này tiếp tục diễn ra á, là chắc á là, ờm, cái bụng mình nó sẽ bị to ra, tại vì mình là con gái á bạn mình cũng muốn, a, giữ eo một tí chứ, ờ, nó hổng có mập cái phần khác mà chỉ mập phần bụng thôi là, ờ, nhiều khi mình cũng lo là song song bên đó có vấn đề về sức khỏe thì sao? Kiểu như vậy đó bạn.
Ừm, nè. Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm, rất là ngon luôn. <chuckles> Ừm, mình hiểu nè. Ừm, rõ ràng nè, bởi vì cơ ba cơ bản á là bạn cũng, a, hoàn toàn hông kiểm soát được cái việc này, đúng hông? Bởi vì, à, mình nghĩ cái việc mà ăn vặt như thế này nè, ăn nhất là ăn vặt khi buồn khi căng thẳng á, hay là khi chán nản á thì, à, không phải, à, hông phải, à, riêng một mình bạn gặp trường hợp như vậy đâu, mà ngoài kia cũng rất là nhiều, à, người đang gặp trường hợp giống như bạn thôi, cho nên chỉ cần điều chỉnh lại một xíu thì bạn cũng có thể cân bằng lại được nè. Ngoài ra cái việc mà ăn theo cảm xúc á, cũng hông có đánh giá được, à, bạn là người, à, thiếu kỷ luật đâu nha, mà vì cơ thể của bạn, à, hiện tại nó đang cần tìm được, à, một cái cách nào đó để mà an ủi bản thân thôi, đúng hông? Chứ thực tế là cũng hông phải là ba do bạn thiếu kỷ luật không có ăn uống lành mạnh đâu, nha. Vậy thì cho mình hỏi cái điều này đi, là những lúc mà bạn ăn như vậy á, bạn có thực sự là bạn cảm thấy đói hông? Hay là chủ yếu là bạn ăn cho nó khoả lấp cái cảm xúc của bạn thôi?
Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm, mình, ờ thiệt ra á là cái bữa chính thì bỏ qua đi nha. Bữa chính là bắt buộc phải ăn rồi để mà mình, à, ờ, có năng lượng nè. Ờ, thì đa số là mình không phải là mình thấy đói đâu bạn. Mà là mình, ờ, chắc là mình lạm dụng á bạn. Là mình, kiểu như là, mình đôi lúc là mình tránh né cảm xúc của mình một tí, mình muốn tìm cái gì đó để mà mình quên đi. Thì á, tại vì mình thấy á, mình là một người khá là lạc quan nha. Cho nên là nếu mà mình tự thưởng cho mình một cái gì đó là mình cũng sẽ quên đi bớt những cái mà, ờ, căng thẳng đi đó bạn. Cho nên là mình hay dùng cái cách này để mà mình tránh né cái cảm xúc của mình nè. Rồi mình, à, lại tìm đến đồ ăn á bạn. Cho nên là bây giờ á, mình cảm giác như là nếu mà mình tiếp tục như vậy đó, mình hổng biết dừng lại đúng lúc á, thì, ờ, nó sẽ trở thành cái phản xạ khi mà, ừm, mình gặp cái một cái cảm giác tiêu cực nào đó là mình lại cứ tìm đến đồ ăn nè bạn. Thì, à, mình cũng hông có muốn khắt khe với bản thân mình quá đâu, nhưng mà mình cũng sẽ, ừm, b sẽ sợ bị những cái vấn đề về sức khỏe nè. Rồi nhiều khi là mình, à, ăn nhiều quá lại tăng cân quá đà. Nếu mà tăng cân quá đà thì chắc là mình nghĩ á, là nó không có ổn tí nào luôn á.
Ừm. À. Ừm, mình hiểu nè. Ừm. Chính xác luôn nè. Vậy thì, ờ, sau khi bạn chia sẻ mình nhận ra á là bạn, ờ, hiện tại đang đang ăn vì cảm xúc khá là nhiều, đúng hông? Bởi vì cơ bản á là mỗi lần bạn ăn như vậy nó tạo thành cái thói quen cho bạn rồi, cho nên bây giờ á là vô thức á, khi mà bạn buồn hoặc là khi căng thẳng hoặc là khi bạn chán nản một cái việc gì đó thì bạn cũng vô thức thôi. Bạn đi mua đồ ăn vặt, đặc biệt là những cái đồ ăn, a, không có lành mạnh như là đồ ăn ngọt nè. Ăn ngọt vào ban đêm nó sẽ giúp, ơ nó sẽ làm cho bạn, à, cảm thấy khó ngủ hơn rất là nhiều nè. Tại vì, à, trong cái đồ ăn ngọt nó có nhiều năng lượng đó bạn, đồng thời nữa nó sẽ tích tụ mỡ rất là nhiều nè. À, hơn nữa bạn cũng hay ăn một vài cái món mình thấy cũng chưa có hợp vệ sinh cho lắm nè, ví dụ như là xiên bẩn, đúng hông? Người ta chế biến ở ngoài đường như vậy thì nhiều khi là bụi bặm nè, hoặc là những cơ sở chế biến người ta không không có làm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm á, thành ra là cũng rất là, à, mất an toàn cho bạn nha. Vậy thì ấy, mình cũng cũng có cũng có một vài cái lời khuyên như thế này nha. Cái việc đầu tiên á, là có lẽ là bạn nên chuẩn bị một vài cái đồ ăn vặt lành mạnh đi, đúng không? Thay vì khi mà bạn buồn, bạn căng thẳng á, rồi bạn ra ngoài chợ bạn mua những cái h món hàng mà thiếu lành mạnh như là bánh ngọt nè, hay là xiên bẩn như bạn nói nè. Thì bạn nên chuẩn bị một vài cái đồ ăn lành mạnh một xíu nè, để mà phòng trường hợp khi mà bạn căng thẳng á, mà bạn không biết ăn gì thì vẫn có một vài cái món trong tủ nè, ví dụ như là trái cây nè, đúng không? Hoặc là sữa chua nè, hoặc đôi khi là một vài cái món rau để sẵn trong tủ lạnh á. À, khi mà bạn đói bạn cũng có thể là lấy ra để mà luộc lên rồi sau đó là ăn, đúng không? Khi mà thay đổi một vài cái thói quen, à, ăn uống lành mạnh như vậy ấy, thì mình nghĩ là, à, nếu mà trường hợp bạn, à, vẫn căng thẳng là bạn vẫn ăn á, thì bạn ăn uống như vậy nó cũng rẽ sẽ rất là tốt cho cơ thể của bạn nè. Và nó không có bị ảnh hưởng, à, đến cơ thể của bạn như là cái việc như bạn nói là bạn đang bị béo phì, đúng hông? Đang bị cái cái bụng nó hơi hơi nhiều mỡ xíu. Đó, thì hông biết cách này có phù hợp đối với bạn hông?
Ừm. Đúng rồi. À, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm. <laughs> Ừm, mình thấy, a, khá là hợp lý luôn đó. Tại vì, à, trong trái cây chắc cũng có một vài cái ờ, nó ngọt nhỏ, đúng hông bạn? Ngọt nhẹ nhẹ để mà khiến mình là, ờ, bớt, ờ, cảm giác là mình, ờ, căng thẳng hơn, mà trái cây nó còn tốt cho sức khỏe nữa. Thì mình nghĩ là chắc là mình sẽ kết hợp cái việc mà ăn trái cây với yaourt đi, cho nó dễ ăn hơn, rồi cảm giác là ngọt ngọt mà nó mát mát nữa. Đúng rồi, mình sẽ áp dụng theo cái cách của bạn nè. À, mà hông biết là còn, ờ, cái cách nào nữa hông để mà mình tránh ăn khi mà mình buồn, rồi mình căng thẳng, rồi mình hổng có bị lạm dụng nó như là một cái vô thức ha bạn?
Chính xác nè. <laughs> Chính xác luôn đó. Ừm, có nha. Ừm, vậy thì á, mình nghĩ cái việc mà bạn, à, vô thức, a, ăn uống khi mà bạn, à, có những cảm xúc như buồn hoặc là căng thẳng á, thì đó là bạn đang tạo thành một cái thói quen cho bạn rồi. Cho nên là bạn hãy thay thế cái thói quen đó bằng một cái thói quen khác, một cái hành vi khác để mà có thể lành mạnh hơn một xíu ha. Thay vì bình thường bạn, à, chọn cái cách là ăn để mà khoả lấp cái nỗi buồn á, thì cũng có thể chọn một vài cái cách khác lành mạnh hơn một xíu nè. Như là, ừm, gọi một vài cái người bạn thân, đúng không? Để mà có thể đi cà phê nè, có thể trò chuyện cùng nhau, tâm sự cùng nhau, chia sẻ những cái nỗi buồn, những cái cảm xúc căng thẳng của mình trong cái ngày làm việc nè. Mình nghĩ cái cách đó cũng hay nè. Mà song song nữa, bạn cũng có thể thay thế cái thói quen ăn uống của bạn nữa, giúp cho bạn giảm bớt cái việc mà ăn uống không có lành mạnh nè, đặc biệt là ăn uống về đêm nè, đúng không? À, song song với đó là khi mà bạn, à, chia sẻ tâm sự với bạn bè của bạn á, thì bạn cũng có một vài cái lời động viên nè, một vài cái lời khuyên chân thành từ bạn bè của bạn nè. Và cũng có một vài cái câu chuyện, à, cười đùa ở trong cái cuộc trò chuyện thì cũng giúp cho bạn sảng khoái hơn rất là nhiều nha. Thì không biết cách này có phù hợp với đối với bạn không ha?
Ừm. À, hợp lý nà. Ừm, mình thấy cũng được nè. Tại vì, à, đôi lúc á, mình lạm dụng nó quá thì, à, cũng hông có tốt nha. À, mình cũng hay là hay đi tìm đồ ăn khi mà mình buồn, cho nên là mình cũng sẽ áp dụng cái cách của bạn nè. Y như là mình sẽ tìm một cái niềm vui khác để mà mình lấp đầy, à, cái cảm giác như là thèm ăn mỗi lúc buồn, đúng hông bạn? À, chắc là mình vẫn sẽ rủ rê bạn bè mình đi ra ngoài chơi với mình nhiều hơn. Để mà mình, à, có một cái người nào đó mình tâm sự, mình hàn huyên, nói hết những cái nỗi buồn, những cái căng thẳng của mình, à, là mình không có tìm đến đồ ăn quá đà như vậy nữa. À, mà hổng biết là, à, bây giờ mà mình nên giảm cái tần suất như thế nào no cho nó ổn nè bạn?
Ừm, chính xác nha. Ừm. Ừm, chuẩn luôn đó nha. Ừm, ngoài ra cái việc mà ăn uống như thế này á, nó cũng tạo thành cho bạn một cái thói quen rồi. Cho nên là nếu mà bỏ ngay á thì mình nghĩ rất là khó, đúng hông? Cực kỳ khó luôn. Nếu mà nó thay thế bằng, à, một cái hành động khác thì mình nghĩ là nó chưa quen đâu. Cho nên cái thời gian đầu á bạn cũng có thể lập cái kế hoạch ăn uống của mình làm sao nha, cho vẫn cho phép mình ăn vặt nhưng mà có kiểm soát. A, không có phải là mình ăn uống vô kỷ luật nha. Thì thay vì bình thường bạn ăn, a, bánh kem nè, bạn ăn, a, tới hai à, như bạn nói là ăn tới hai hai phần xiên bẩn luôn, đúng hông? Thì bây giờ mình cũng có thể giảm lại một xíu nè. Thay vì ăn hết cả một cái bánh kem thì mình cũng có thể là, ừ, mình chưa có thoát ra được khỏi thói quen, a, ăn uống, a, khi mà có cảm xúc như vậy á, thì cũng có thể là ăn ít lại một xíu thôi. Vẫn giữ cái thói quen nhưng mà ăn ít lại một xíu, mỗi ngày một ít nè. Đó là, à, thay vì một cái bánh kem thì có thể chia thành 1/4 cái bánh kem, rồi sau đó ăn, a, ăn những cái lúc bạn buồn thôi. Hoặc là thay vì bình thường bạn ăn 2 phần xiên bẩn thì có thể bây giờ giảm đi một nửa đi, ăn 1 phần thôi, đúng hông? Thì dần dần bạn thay đổi cái thói quen đó và giảm bớt những, a, cái món bạn ăn như vậy á, thì mình nghĩ á dần dần cơ thể của bạn nó sẽ dần thích nghi và nó sẽ thành lập nên một cái thói quen mới. Và dần dần bạn cũng sẽ thể có thể là tạo nên một cái thói quen lành mạnh hơn cho bạn đó nha. Thì hông biết cách này có hợp lý hông?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm, rất là hợp lý luôn nè. Nói chung là trước hết là mình cũng nên giảm, a, cái số lượng đồ ăn bớt, ừm, xuống một tí, đúng hông nè? Mình giảm cái khẩu phần đi một tí rồi mình sẽ kết hợp với cái việc là mình sẽ đi ra ngoài chơi với bạn bè. Chắc là nếu mà trong trường hợp mà mình mua mà cái phần bánh kem to quá là mình cũng sẽ, a, chia cho bạn bè mình ăn bớt một tí để mình cảm giác là mình vui hơn nè. Rồi mình cũng có người tâm sự nữa, rồi giảm bớt được cái lượng đồ ăn nữa. Rất là cảm ơn những cái lời khuyên của bạn luôn nè.
Ừm. <laughs> Chính xác luôn nè. Ừm, không có gì đâu, mình thấy bạn vui hơn thì mình cũng rất là hạnh phúc nè. Tạm biệt bạn nha. Bye bye.
Chào bạn.